Nah, mmm, kebetulan waktu ketika mau ep e setelah itu kan udah udah de break nih sebulanan gitu kan. Udah balik lagi sibu langkah-langkah yang yang yang pasti yang aku lakuin itu ya, apa ya, lebih ke ini sih, lebih ke mempersiapkan diri aja lebih baik lagi, gitu loh. Lebih ke situnya aja, lebih banyak mempelajari teknik wawancaranya gimana yang yang akan berpeluang gitu kan. Mmm, karena kan, soalnya
Oke, kalau yang Kakak bilang heeh, gimana gimana?

Ada ada sih, ada coba, eee, kebetulan kebetulan memang waktu itu rekomendasi dari kakak kakak ipar juga kan untuk apply di situ gitu loh. Heeh, jadi, cuma nanya gitu sama kakak ipar, "Ini kok bisa kayak gini ya?" Gitu. Mmm, cuman memang waktu itu dia sih memang coba untuk cari, eee, informasi juga sih gitu kan, tapi ya kata dia, "Ya udahlah ikutin ajalah rule-nya dulu," kata dia, "kalau rezeki gak kemana." E ya ya udah. Ya udah mau gimana, ya udah ikutin aja gitu.
Oh dari keluarga. Oh, berarti cuman ceri

Eee, iya ya, yang itu mungkin sempet ini juga maksudnya itu, eee, sempet, bijiji syok syok ada, down ada ya, dengan momen itu ya gitu kan ya. Karena waktu itu emang lagi butuh banget tuh, kerjaan gitu kan. Emang waktu itu lagi butuh banget dan, ya mikirnya kan kesempatan di depan mata nih, cukup besar peluangnya, tiba-tiba, e hilangnya gitu aduh, bikin down dan sempet mikir, udahlah tenangin diri dulu git tenangin diri dulu untuk beberapa saat, entar kalau misalnya udah oke lagi, kalau emang ada lowongan lagi udah, baru apply lagi, gitu.
Pada saat itu, Kakaknya memilih istirahat berapa lama tuh, Kak?